ใช่
เขา เขามีข้อบกพร่องอยู่แล้ว แล้วยิ่งถูกเหยียบย่ำ หรือว่าถูกพูดถึงในเชิงที่ ไม่โอเค แล้วก็ไม่ดีเนี่ย
ค่ะ ใช่ค่ะ
เขาอาจจะยิ้มครับ แต่ในใจเราไม่รู้เลยว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหน
แต่ในใจเขา ฮ๊าย เอาจริง ๆ นะ สำหรับเรานะเราคิดเองว่า ไม่มีใครตลกกับการมาล้อเลียนกับ กับ อ่า เขาเรียกว่าความพิการ หรือความบกพร่องทางด้านร่างกายของแต่ละคนหรอกค่ะ ถึงหน้าจะยิ้ม ถึงแบบว่าเขาจะตลกอะ เขา หน้าฉากเขาอาจจะเป็นอย่างงั้นไง แต่ในใจลึก ๆ อะ มุกพวกเนี้ยควรที่จะมีขอบเขตในการที่ทำการบ้านดี ๆ ก่อน ในการที่จะสื่อออกมา อะไรอย่างเงี้ย ว่าการที่พูดออกไปอะ หรือเล่นอย่างเงี้ย มันต้องคิดถึงใจเขาใจเราอย่างที่บอกค่ะ มันสำคัญสุด ๆ เลย อา
อือฮึ ใช่ครับ อืม อึ อือฮึ เออ ใช่ ครับใช่ ใช่ อือฮึ ถูกต้อง ครับ ใช่ ควรที่จะมีขอบเขตมาก ๆ แล้วก็ควรที่จะมีขอบเขตที่ชัดเจนด้วย
ใช่ค่ะ อันนี้แบบว่ามัน มันไม่เหมือนที่แบบว่ามุกเสียดสีแบบ อ่า พวกรัฐบาลอย่างงี้เนาะ อันนี้มันคนละแบบไง อัน อันนั้นก็คือมันก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถามว่าควรไหม? ก็อันนี้อยู่ที่กฎหมายแล้วแหละ ว่าเขาจะ แบบว่า หมายถึงว่าจะห้ามปรามได้ยังไง แต่ในด้านแบบมนุษยชนน่ะ อา คนทั่วไปอะ การที่แบบ เสรีภาพของ ของแต่ละคนน่ะ มันควรเป็นเสรีภาพจริง ๆ ค่ะ มันไม่ควรเป็นมุกตลก หรือว่ามันไม่ควรให้ ค คนใดคุณ กลุ่มหนึ่ง อย่างสื่อเนี่ย เอามาเป็นเรื่องตลก แล้วก็เอามาสร้างเป็นคอนเทนต์ หรือโพสต์ อันนี้สำหรับเรานะ
หะ ทำไม? หือ ใช่ ใช่แล้วครับ อืม อือฮึ อือฮึ ใช่เลยครับ อือฮึ อือฮึ หึ เห็นด้วยมาก ๆ เลยครับ โดยเฉพาะคนพิการ พอ พอคุณพูดมาถึงคนพิการแล้วคือ
อาค่ะ